Bạn ơi, mình có cái vấn đề vậy nè, mình á và người bạn thân cũng khá là lâu năm cùng với mình á, có bất đồng về ý kiến, về quan điểm khác nhau. Mình đó bạn, thì á mình là lại muốn á học thêm, mình muốn, a, học tiếp lên thạc sĩ, ơ, với cái chuyên ngành mà mình đang học á. Ngày xưa là mình học ngôn ngữ Anh, sau đó là mình học thêm sư phạm để mà mình đi dạy, thì nhưng mà hiện tại á mình có muốn học thêm thạc sĩ để mà á mình có thể bổ sung cho việc dạy của mình.
Ừm.
Nhưng mà bạn của mình á thì lại hông ủng hộ việc đó lắm. Bạn của mình nói á học nhiều quá thì lại mất thời gian, tại giờ cũng 30 tuổi rồi, học nhiều quá cũng mất thời gian. Mà cái việc đi dạy của mình á, thì lương tháng hông có cao, tại vì bạn bè bạn mình thấy đó là gia đình mình cũng, ơ, khá là neo người, rồi ba mẹ mình cũng lớn tuổi, cho nên là á và bạn mình thấy là cái việc học á nó vừa tốn tiền, tốn thời gian, à, hổng có thời gian chăm sóc cho gia đình, mà cũng á hổng có thời gian để mà kiếm tiền nếu mà mình cứ muốn học như vậy đó. Mình thấy bạn mình nói cũng có lý thiệt, nhưng mà mong muốn mong ước của mình á là mình được học lên cao chút xíu nữa, nó nó cũng đâu có gây hại gì sau này. Đúng là trong thời điểm hiện tại nó sẽ làm mình mất thời gian là cái đó là mình chấp nhận nè, nhưng mà sau này á mình thấy về tương lai, về lâu về dài á thì mình thấy nó, gọi là, có được sự bổ trợ cho công việc của mình. Mà mình hổng biết giải quyết sao đây nữa, mình thấy bạn mình cũng đúng, nhưng mà mình cũng hổng muốn từ bỏ cái ước mong, ước muốn của mình á bạn.
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, mình hiểu nha. À, nhưng mà cái người bạn này là cái người bạn nó có cái vai trò, à, cái sự chi phối như thế nào với bạn? Một người bạn thân hay là, ừm, người yêu?